Слушай, а вот, э, какие навыки ты бы посоветовала учить вот каждому сейчас?
Ну смотри, вот мне кажется, в первую очередь, э, надо учить всё-таки финансовую грамотность. У меня, да, у меня были провалы в жизни, поэтому я знаю, как это остаться без денег. И, ну, на самом деле, меня не научили, вот, э, экономить деньги, там, вот, выбирать.
Да. Думаешь, это, м Ага. Мгм, мгм. Ты имеешь в виду в твоей семье или вот там в школе, в э, в институте?
Да. Нигде меня не научили. Ни в школе, ни в семье. <chuckles>
Мгм. М, то есть ты думаешь, что это такое универсальное, да, э, такой навык, который нужно нужно всем уметь.
Да, поэтому Ну да, я думаю, это пригодится каждому в жизни. Вот уметитса уметь обращаться с деньгами, вот как-то, а, осознанно потреблять ресурсы, да, вот, потому что, опять же, наблюдаю картины, где ну, вот у меня есть подружка, да, которая вот скупает там одежду. Ну, на все деньги, мне кажется, вот она скупает одежду, и и у неё постоянно нет денег. Она не умеет обращаться с деньгами.
Мгм. Мгм. Мгм, а к Ну да, но а где бы вы можно было бы этому научиться? Вот во взрослом уже возрасте. Понятно, что если ребёнок, то этому можно н научиться в семье от родителей. Если, конечно, родители грамотно к этому подходят, да, и могут, э, чему-то научить ребёнка. А если уже человек взрослый и он до сих пор не умеет распоряжаться своими деньгами, тратит больше, чем зарабатывает, то, э, где и как ему этому научиться?
Да.